Вот тут начинаются новогодние праздники. И все вот такие счастливенькие, я не знаю, ходят такие прям вот, как будто на крыльях любви! Э, слушают эти новогодние песни, вот прям им, прям чувствуется, как из них прёт вот это вот счастье! Вот эта энергия благодати. Вот для меня всё иначе. Для меня это время такое- стресса, катастрофы! Потому что, ну, мало того, что мне приходится вот кучу денег просто потратить на подарки. На то, чтобы купить ёлку, вот это вот всё там нарядить, э, скатерть, посуда. Дак, э, ладно, деньги, да. Вот время, которое я трачу на то, чтобы выбрать вот эти подарки- вот это мне жалко вот больше всего. Вот, нет, я н и из-за того, что, м, у меня такой, я очень сильно переживаю, что я не смогу угодить. Я не смогу, например, порадовать человека. И я настолько зависима от его реакции, да, от того, э, м, от той улыбки или умиления, которую я ожидаю, что вот этот вот выбор подарков для меня становится головом головной болью. Э, поэтому я думала, может быть, как-то ты мне порекомендуешь. Уже, э, я ф любые рекомендации готова послушать. Потому что
Так. Понимаю. Конечно.
У, мне сложно, и хочется как-то этот процесс упростить. А, может быть, я делаю, в принципе, всё правильно, и мое отношение всё-таки лучш стоит поработать над моим отношением и вообще не заморачиваться, а, и а, может, вообще ничего никому не дарить, вообще прямо из идеально будет. В общем, давай <chuckles> и деньги сэкономлю! Да, порассуждаем с тобой. Я буду благодарна тебе за любой совет или за любое направление, которое ты мне предложишь.
И деньги сэкономить. Да, конечно, а, с удовольствием. Давай порассуждаем с тобой на эту тему и, э, попробуем, а, найти с тобой какие-то возможные пути ее решения. А, но, на самом деле, конечно, понятно, что, ам, да, вот эта предновогодняя суета, а если на тебе, а, да, все вот эти вот новогодние украшательства, а, дома и плюс ещё и подарки, и, э, в за всем этим всем надо уследить, и чтобы всё это было и красиво, и эстетично, и чтоб ещё и подарки потом всем понравились. И, конечно, это, а, ну, стрессовая достаточно ситуация, а, тем более, что, а, например, э, ежедневные задачи, наверное же, да, никто не отменял. То есть они как были в, а, вне праздничный период, они так и тоже остаются, да, и работа, и всё остальное. Поэтому, конечно, это расценивается, ам, мозгом как, а, дополнительная нагрузка, да, как дополнительные задачи. Поэтому, конечно, э, да, это всё очень понятно и очень объяснимо. Ам, э, слушай, ты знаешь, вот сразу приходит такая идея, ам. Знаешь, убить, а, двух зайцев, и, э, чтобы время ты не тратила, и чтобы не было у тебя, м, вот этой тревоги, м, понравится ли подарок, да, ко того кого кому ты его даришь, или нет. А предложение такое. Ты знаешь, эм, есть, а, такие приложения, ам, где там, м, регистрируются вот все все участники процесса, о одаривамые одариваемые, да, э, и дарители одариваемые, и каждый там под своим именем выбирает какой-то подарок, да, пишет, вот там "хочу то, то" или даже там, бывает, что ссылку можно вставить, да, с конкретного сайта, чтоб вообще уже упростить, ам, жизнь, да, тому, кто будет дарить. И, эм, м, ты заходишь, да, то есть ты видишь там список, например, твоей семьи, друзей, да, кто в этом участвует, и у ты уже конкретно понимаешь, что человеку надо, и, э, м, ты даже, м, уже видишь, где это можно заказать, и вот, собственно, м, да, или где это можно приобрести физически. И ты можешь, ам, в вот, э, воспользоваться вот таким вот инструментом. И таким образом, м Да, здесь есть, конечно, э, небольшой нюанс- не будет эффекта сюрприза. М, да, это вот такое вот побочное действие такого метода. Но, с другой стороны, вот, э, 2 твоих запроса- они решаются. Как тебе такое?
Ага. Да. Да. Именно, мгм. Да. Ага. Ага. Так. Ты знаешь, я думаю, у мне очень нравится твоя идея, прям вот супер. И головная боль снимается, и, в принципе, а, есть вариант точнее, не вариант, есть какая-то гарантия, что человеку понравится то, что я подарю. А вот, э, момент, который ты щас, о озвучила, что не будет сюрприза, а тут можно это тоже решить. Вот я ты меня вдохновила, и смотри, как я думаю, можно сделать. Можно попросить, например, человека не какой-то 1 подарок выбрать, а там 3 или 4, а я уже выберу какой-нибудь из них- и вот, пожалуйста, сюрприз. То есть, эм, я, в принципе, и смогу удовлетворить желания своего друга, да
Да. Класс, да.
но при этом он еще не он не будет знать, какой именно я ему подарю. Поэтому тут можно так, чуть-чуть схитрить.
Да, конечно, а, б это очень классная идея, на самом деле, действительно, потому что, д б м, он да не сможет догадаться, какой именно там из, а, нескольких выбранных им вариантов ты ему подаришь. А, да, это очень интересно, и, м, э, я думаю, что, э, наверное, да, ты, э, просто избавишься от этой головной боли. А, вот по поводу у м, украшения, да, и вот ёлки, а, я хотела у тебя уточнить, э, ты бы хотела тоже, да, как-то решить этот вопрос, чтобы это н не было только лишь твоей заботой, или если с подарками решиться у нас при помощи, да, какого-то приложения, э, то в принципе, уже будет несложно.
Мгм. Да. Мгм. Да нет, на самом деле, вот про ёлку- это я упомянула так, просто чтобы тебе описать ситуацию, насколько у меня загруженный этот вот пэ рождественский новогодний период, и что для меня это- лишняя забота, которая не приносит мне, на самом деле, удовольствия. Мне бы очень хотелось, чтобы кто-то за меня это сделал. Но у меня ещё есть пару вопросов касательно выбора подарков.
Понимаю. Давай.
Вот как ты думаешь, насколько, а, щедрой, а, я, а, должна быть? То есть какой бюджет мне, например, использовать, да, при выборе и покупке подарков? Ну, я могу использовать это приложение, как ты мне порекомендовала. Всё, хорошо, но я там, надеюсь, э, смогу обозначить, что там, например, не больше 50 долларов там, или не больше 100. Вот такой вопрос к тебе практичный, как ты думаешь, какая цифра будет самая гармоничная, чтобы человек и не подумал, что я скряга, а, ну и чтобы он понимал, что я действую в рамках своих возможностей, и, м, при этом тоже чтобы я не, э, скажем так, не настолько сильно разорилась, потому что ну, у меня же не 1 друг, там у меня много друзей и подруг, и как-то хочется всех порадовать. Как ты думаешь, какая цифра, ну, примерно, давай порассуждаем, была бы такая справедливая вот в сезон, а, новогодних подарков.
Да, давай, э, порассуждаем на эту тему тоже. А, да, по поводу приложения, конечно, там можно прям, а, выбрать, есть такая опция, э, можно и вручную ввести, что там не более такой-то суммы, да. И каждый человек уже выбирает там, э, до этой суммы себе подарок, да. То есть всё, у тебя уже в принципе, э, и решается здесь проблема того, ам, ты уже понимаешь, сколько ты, м, готова потратить, да, и, ам, м, сколько вот тебе уже и необходимо будет потратить. То есть, ты уже понимаешь с кэ с как с какой суммой тебе, а, нужно будет, э, расстаться, да. И вот запланировать её именно на, м, покупку подарков. Ну и вот, э, собственно, из этого и выть мы подходим к твоему, да, основному вопросу, ам, да, мне кажется, что, а, нужно вы выявить, э, о общую сумму. Вот сколько всего ты готова потратить, вот это, да, общее число. И уже потом её, а, примерно поделить, э, на количество, м, друзей, или тех людей, кому ты будешь дарить подарок. А потом, м, м, бывает же такое, что мы самым близким, да родным, э, людям дарим подарки всё же подороже, да, ам, м, там товарищам, да коллегам, э, может быть, друзьям что-то выбираем, ну тоже смотря какой друг, м, что-то подешевле. Поэтому, а, возможно, м, да, у тебя не получится прям вот, э, такого чёткого деления, но, э, мне кажется, что всё же стоит отталкиваться именно от общей суммы, которую ты из своего бюджета готова затратить на покупку подарков.
Да. Мгм. Да, да. Ага. Ну да, логично, в принципе. Мне нравится твой подход. Э, учитывая, что, а, своим близким, родственникам всё-таки сделать немножечко побольше, а друзьям немножечко поменьше. Но при этом всё-таки оценить ни, эм, возможности, да которые я могу использовать, ка не каждого подарка. Мне понравилось, как ты предложила, что сумму посчитать вот какой у меня бюджет, а потом её разделить среди, а, всех, а, людей, которым я планирую сделать, а, приятно. Поэтому, да это логично, на самом деле. Я всегда раньше считала, знаешь, м, ну кому сколько получится. И это было так утомительно. Я понимала, что я какой-то подружке сделала там на 50 долларов, другой там, э, тоже на 50, а 3 уже не хватает, потому что, уже ну настолько много я этих денег потратила, что тут уже мне некомфортно. Я уже чувствую себя, знаешь, м, достаточно так ну, м мне не приятно, что я получается, где-то более щедро проявила себя, а в каком-то моменте мне придётся прямо так жёстко урезаться, и сэкономить, и вот опасалась, что если они там вдруг померяются этими подарками, то сразу будет заметно, что я где-то там, а, потратила меньше денег, и человек может обидеться. Так что это было мне нь немножко волнительно. Но вот ты здорово предложила посчитать сначала тотал, а потом уже поделить на всех. А, спасибо большое тебе за твои рекомендации. Э, мне очень они, э, подошли. Обязательно ими воспользуюсь. И надеюсь, я смогу уже получить удовольствие от этих праздников, и выбора подарков. И это перестанет быть для меня головной болью.
Да. Ну да. Да, понимаю. Д Да конечно, э, я думаю, что какой-то способ т э, сработает. И с каждым годом ты сможешь, может быть, ещё как-то их корректировать, или искать какие-то новые способы. Но по крайней мере, уже какая-то база, а, того как, э, решать эту задачу, она у тебя будет. Ам, поэтому желаю тебе всяческих успехов, и спасибо, что поделилась.
Да. Всего доброго. Пока-пока.
Пока.